Ya, şöyle: Benim öyle g çok sorumsuzca harcamam yoktur ya. Ben tutumlu bir insanımdır zaten genel olarak. Eee, aile içinde de hep böyle, en küçük olmama rağmen, eee, hep böyle, s tutumlu olan, işte bir şekilde kenara para koymaya çalışan kişi benimdir ama sen böyle sorunca aklıma şey geldi, mesela ben, eee, 1 yıl Çek Cumhuriyeti'nde yaşadım 2017 iki bin on ye sekiz yıllarında. Eee, orada 1 yıl yaşamama rağmen ve orayı çok sevdiğim için çok sık gidiyordum. Geçen sene, eee, 2 sene önce şey dedim, "Artık gitmeyeyim Çek Cumhuriyeti'ne, boşa masraf yani." Aynı yerleri, aynı şeyleri yapıp o ç arkadaşları, çocukları görüp geri geliyordum. Eee, sonra ev arkadaşımla abim dedi ki birlikte gidelim. Ben dedim ki, "Bak, boşa masraf, ben şu sıralar başka planlarım var." falan. Orada mesela kıramadım onları ve çok masraflı bir tatil yaptım. Çünkü, eee, hep böyle, eee, bu üçümüz üniversite 1'den beri, işte, 10 senedir hep birlikte ol olduğumuz bir ekip, işte, yurt dışına da birlikte taşındık. O yüzden hep böyle hayalimizdi. Eee, dedim ki, "Tamam hadi gidiyoruz." Ama yani yapmadığımız aktivite, gezmediğimiz yer, eee, eğlenmediğimiz gece kulübü kalmadı. O yüzden bayağı masraflı <chuckles> bir tatile dönüştü benim için. Ondan bir pişmanlık b pişmanlık değil de aslında onu farklı şekilde değerlendirebilirdim ama şimdi sen söyleyince anlattım ama düşündüm de sonuçta, eee, anılar biriktirdik ya. Yapacak bir şey yok artık.
Ha ha. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. <chuckles> Ha ha. Hadi ya. Tabii. Hı hı. O! <chuckles> Ha ha. Anladım ama Hıh. Yani güzel geçtiyse o zamanın gerçekten hani, para dediği para aslında bir şekilde geri gelir sonrasında. O yüzden, eee, pişmanlık yaşamaman da iyi aslında şu anda.
E, tabii ki, sonuçta, eee, hep böyle hayalimiz olan bir şeyi yaptığımız için o açıdan mutluyum yani. O parayı, tabii ki, belki başka bir şeye yatırsam çöp de olabilirdi. O yüzden geçmişe dönüp bakıp, eee, pişman olmaya gerek yok, kesinlikle gereksiz bir harcama olabilir ama pişman değilim ya. Bir daha olsa bir daha yaparım diyormuşum.
Ha ha. Tabii. Hı hı. Anladım. Yani <chuckles> Ya, böyle düşünmen güzel gerçekten. Şöyle yani tabii ki böyle z düşünüp sürekli, eee, tutarsız davranmamak lazım ki sen zaten yani Genel anlamda o dengeyi sağlayabildiğini söyledin. Yani, birikimini de yaptığını söyledin, ihtiyaçlarına göre de davrandığını söyledin. O yüzden hani arada böyle nadir şeyler olabilir bence. O yüzden, eee, bir problem yok. Eee, maaşa dair her şeyi konuşmuş olduk <chuckles> ilk maaştan başlayıp. Çok da keyifli bir sohbetti, teşekkür ederim.
Tabii, çok nadirdir o. Kesinlikle. Evet, yani her zaman olan şeyler değil. <chuckles> Evet. Benim için de öyleydi, bir anda öyle anılarım da depreşti, çok keyifliydi. Teşekkürler.
<chuckles>